Ah, wow, okay, das ist natürlich dann echt 'n super Vorteil, ne, dass du da wirklich diese diese natürliche Uhr innere Uhr da in dir in dir hast, ne? Aber, hast du jetzt grade gesagt, 5:47 klingelt der Wecker?
Mhm. Ja genau, ich habe ’n bisschen krumme Uhrzeit, hat sich bei mir irgendwie so eingespielt. <laughs> Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Also, mein F ähm, hat hat sich irgendwie so ergeben wahrscheinlich, weil mein Mann auch so 'ne krumme Uhrzeit hat, wann der aufsteht. Bei dem geht der Wecker noch viel früher als bei mir, um 4:33, ähm, also, auch so' ne krumme Zeit und vielleicht habe ich deswegen auch so 'ne krumme genommen, ich weiß es gar nicht.
<laughs> Wie kommt das denn? Ach so, einfach so? Mhm. Oh, wow, okay. vier Uhr dreiunddreißig. Ist lustig, ja. <laughs> Schön, okay.
<giggles> Ähm, und meistens werde ich einfach diese 5 Minuten eher schon wach, ähm, weil mein Mann dann auch ähm, ich höre manchmal dann das Auto, weil der fährt total früh zur Arbeit. Er ist absoluter Frühaufsteher und, äh, wir sehen uns morgens nicht, sprechen auch nicht und ich höre auch zum Glück nicht, wenn sein Wecker geht, weil das auch überhaupt nicht meine Uhrzeit ist. <giggles> Also, wie gesagt, also, meist bin ich schon wach, wenn dann der Wecker um fünf Uhr siebenundvierzig geht. Ähm, ich habe aber zur Sicherheit natürlich noch 'n 2. Wecker, der geht dann um 5:52 Uhr, also mit 5 Minuten Versatz <chuckles>
Mhm. Na, okay. Mhm. <laughs> Okay. <laughs>
falls ich doch noch mal 5 Minuten brauche dann, sozusagen.
Okay, spannend. Aber was was macht denn dein Ma ist dein Mann auf’m Bau oder was? Dass er so früh wirklich raus muss?
Nö. Hm, mein mein Mann ist Ingenieur und ist, äh, ganz klassisch morgens ins Büro, aber er genießt einfach die Zeit, bevor der ganze Trubel losgeht. Oder die haben natürlich auch Schichten, wo er dann natürlich auch gucken muss, dass da alles läuft. Und deswegen er kann's sich halt frei einteilen und deswegen sagt er: „Dann habe ich erst mal bisschen das Büro für mich und kann 'n paar Sachen abarbeiten.“ Deswegen fängt er immer so früh an. <giggles>
Ah. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ah, okay. Das ist natürlich dann auch entspannt, ne, dass man dann einfach so 'n bisschen fokussiert an seinen Sachen arbeiten muss, ohne vielleicht da Fragen jetzt ganze Zeit zu beantworten oder so ähnlich, hm, ne? Mhm, okay, interessant. Und
Mhm. Ja, natürlich. Ja, ja, genau. Ganz genau. Deswegen, ähm ja, und er steht einfach gerne früh auf, aber deswegen, um die Uhrzeit würde ich nie freiwillig aufstehen. Also, da sind wir uns nicht ähnlich bei dem. <chuckles>
Ja. <chuckles> Verstehe ich. Okay, interessant. Aber wenn ihr jetzt wirklich auch s so früh ins Bett geht äh, ähm, äh, so früh aufsteht, wann wann geht ihr dann ins Bett?

Also, ich bin 'ne absolute Nachteule. Also, bei mir sind es, äh, meistens immer nur so 5 1/2 Stunden Schlaf, so was. Also, vor 12:00 komme ich eigentlich nie ins Bett. Äh, mein Mann ist da anders, der braucht 'n bisschen bis bisschen mehr Schlaf. Aber er muss natürlich auch viel früher aufstehen. Also, äh, abends bis 24:00, dann ist der nächsten Morgen tot, wenn du 4:30 aufstehen musstest. Das ist sehr, sehr, sehr selten. <chuckles>
Du, wow, okay. Mhm. <laughs> Ja. Verständlich. Okay, interessant. Aber mit mit 5 1/2 Stunden Schlaf kommst du dann auch gut klar über den nächsten Tag?
Ja, war schon immer so. Also, ich war schon schon immer mehr mehr die Nachteule, als wie wie dass ich da so 8 Stunden schlafe oder so. Ach, kann ich mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 8 Stunden geschlafen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, okay. Super. <laughs> Okay, interessant. Ja, okay, manche Menschen brauchen es vielleicht dann auch einfach nicht, ne? Aber das ist natürlich praktisch, wenn man dann einfach mehr Zeit vom Tag hat, okay. Und dann stehst du so um um 5:47 dann auf in den meisten Fällen?
Mhm. Na, noch nicht. Also, ich warte immer erst den 2. Wecker ab, das muss ich wirklich sagen. Ähm, also, ich springe da nicht gleich freudig aus dem Bett, ne, das nicht. Aber ich gucke dann auf mein Handy morgens. Das ist so ganz klassisch mal ganz kurz bei den E-Mails reingeguckt, einmal bei Whatsapp. Äh, und ich gucke auch immer bei der Wetter App rein. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich sehe ich es ja, wenn ich die Jalousien hoch mache, es sei denn, es ist natürlich wie jetzt noch dunkel. Ähm, aber das sind so diese 3 Sachen, da gucke ich morgens kurz rein. Manchmal poppt auch noch irgend 'ne Seite auf, was mich vielleicht auch noch kurz interessiert. Also, meist stehe ich dann um sechs Uhr auf.
Ach so, ah, okay. Mhm. Ja. Ah, okay. <laughs> Ah, okay, um 6:00 dann. Okay. Mhm. Aber s w sind das dann wirklich so also, sind das wirklich feste Routineschritte, dass du wirklich dein Handy nach diesen nach diesen Sachen dann wirklich checkst jeden Morgen?
Äh, um 6:00, dann müsste ich dann Ja, eigentlich schon. <laughs> Ja gut, ich habe es ja eh in der Hand. Also, es liegt auf meinem Nachttisch, es hat ja gepiept, um mich zu wecken. Dann habe ich es ja eh in der Hand und dann gucke ich da irgendwie automatisch drauf. Also es heißt auch nicht, dass ich dann alle E-Mails lese, wenn irgendwas Wichtiges reingekommen ist, sondern nur mal ganz kurz überfliegen, ähm, ob <clears throat> also, es ist ist glaube ich, so so ja so automatisch irgendwie schon. Es Es Es läuft ja eigentlich meist nichts weg. Also, was was soll ich da morgens um 6:00 schon gleich erledigen? <chuckles> Aber es ist dann einfach, wo man wo man so automatisch dann irgendwie schon drauf guckt.
Ah, interessant, okay. <laughs> Mhm. Ah, okay, verstehe. Mhm. Ah, okay. <laughs>

Ja, interessant, ja, spannend, okay, und um 6:00 hast du dann so schon mal so 'n bisschen, ja, was fertig bek also, was heißt was fertig bekommen, ne, aber dann ist so dann geht so deinen Tag auch los, dann stehst du auf. Mhm.
Genau, dann gehe ich ganz klassisch ins Bad, mache mich dann ein bisschen frisch, ähm, aber morgens geht das bei mir relativ schnell. Das ist wirklich nur einmal schnell ins Bad und dann, ähm, ganz klassisch natürlich Zähne putzen, was man so macht und dann zieht man auch natürlich, ähm, kurz die den Schlafanzug oder Pyjama, was auch immer man anhat, dann aus, äh, Jogginghose oder 'ne Jeans an und 'n T-Shirt, ähm, dass ich eigentlich meistens so um 6:15 dann schon fertig bin. Ähm, und dann gucke ich kurz bei meiner Tochter manchmal schon rein, die mich dann aber wieder rausschmeißt, weil um 6:20 geht ihr Wecker und wenn's 6:18 erst ist, dann sagt die auch ganz klar zu mir: „Ich habe noch 2 Minuten.“ <chuckles>
Mhm. Ah. Oh, wow, okay. Mhm. <chuckles> Oh wow, echt dann da wird dann klar die Grenze noch gesetzt? <chuckles>
„Ja, dann bitte Tür wieder zumachen.” Dann muss ich ja die Tür wieder zumachen. Ähm, ja, und dann warte ich natürlich noch kurz. Ähm, und dann ist aber wirklich 6:20, dann sitzt sie aber wirklich grade im Bett. Ähm, die ist dann auch meist auch schon kurz vorher wach. Aber die sitzt dann wirklich 6:20 dann wirklich auf ihrem Bett, auf der Seite, ähm, streckt und reckt sich einmal und dann ist die aber auch gleich on. Also, die braucht jetzt nicht, dass sie da erst alles noch irgendwie checkt oder was weiß ich wo drauf guckt. Klar, wenn sie Zeit hätte, würde sie wahrscheinlich auch bei TikTok oder Insta oder sonst was noch gucken, aber hat sie ja nicht morgens.
Lustig, okay. Mhm. <chuckles> Aja, schön. Mhm. Ja, okay, also, ist es dann wirklich so so optimiert, dass sie so so so lang wie möglich schlafen kann und sich dann auch relativ schnell fertig machen muss für die Schule.
Mhm. Ja, es geht. Wir haben schon so 'n bisschen noch Luft dann, ähm, und dann ist natürlich ganz klassisch dann frage ich mal: „Hast du gestern Abend noch Klamotten rausgelegt?“ Was natürlich immer nein heißt. Das ist natürlich eher so das Übliche. Und dann: „Oh, ich wollte das Oberteil anziehen.“ Das kommt dann auch manchmal: „Mama hilf mir mal suchen.” Hm.
Ah, okay. Mhm. <laughs> Ja. <chuckles>
Also, dann haben wir morgens immer so so ein kleines, äh, Kleidungsfindungs-Ritual, <chuckles> was was dann was dann so ist. Ähm, und meistens so um 6:30, so nach 10 Minuten, kleiner Plausch, ähm, dann geht sie dann wirklich so ins ins Bad oder 6:25 dann. Und ich gehe dann runter und kümmere mich dann ums Frühstück und sie ist dann eben praktisch im obersten Etage und macht sich dann fertig.
Lustig, okay. Mhm. Ah.